Ja. Quadrophenia von The Who ist ja ähnlich. Und ich habe und ich habe bei beiden habe ich das Glück gehabt also Roger Waters hat vor also von Pink Floyd, der hat ja vor 12, 13 Jahren irgendwann The Wall noch mal aufgeführt. Da war ich total begeistert. Da das war aber kein Musikkonzert. Das war 'n 'n 'ne Vorführung, wenn du so willst. Mir fällt kein Wort ein. Und Quadrophenia von The Who habe ich ebenfalls gesehen in der Aufführung und es hat wunderbar gepasst. Aber es war kein Konzert es war kein Musikkonzert, sondern die Stücke müssen in der Reihenfolge gespielt werden. Es gibt 'ne übergeordnete Handlung. Insofern würde ich das 'n bisschen rausnehmen.
Ah ja, genau. Mhm. Ja. Ja, ja. Im Prinzip ähnlich wie 'n Film in im in Anführungsstrichen wie um mit der Dramaturgie Ja, ja. Äh, ich äh, ich denke aber tatsächlich, dass es U2 waren, die damals mit der One oder hieß das One? Die fing an
Ja. Ja, ja, genau. Es ist äh, es hat 'nen starken visuellen Anteil. Ja. Ja. Ja, Zoo TV Zoo TV, haben sie angefangen oder diese dieses Ei damals.
Ja, ja. Ja, ja genau, Zoo TV, genau. Da kamen solche Dinge und ich glaube, die haben diesen Trend stark gesetzt.
Ja. Ja. Ja. Ja, d d die waren auch auch Vorreiter und und wirklich die haben was Neues gesetzt. Die haben Technik richtig reingebracht. Oh und diese visuelle, äh, Geschichte. Aber damals war's auch so, ich habe U2 vorher ohne visuelle Eindrücke gehabt und fand die großartig. Mit dem visuellen Eindruck war ich eher überwältigt. Weil's neu war und
Im Positiven? Ja gut, es war ein Bruch mit der alten Musik im Prinzip.
Genau, genau. Es es war aufregend, aber die Musik ist in Hintergrund gera äh, getreten. Also ich kann mich musikalisch nicht mehr so gut daran erinnern, sondern eher die Optik hat die Hoheit über meine Erinnerungen genommen und U2 vorher war die Musik im Vordergrund, wie Bono mit dem Publikum gespielt hat. Genau.
Ja gut, das war ja sehr sphärisch. Äh, auch die Musik war ja sehr, sehr tragend, also Joshua Tree und so weiter. Da ist ja 'n ganz starker Bruch, grade zu dem Album, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, ja. Genau, genau. Und und d d der hat auch zur Musik gepasst. Also die die Bandentwicklung war ja damals auch so. Die äh, die waren in Berlin, haben sich da beeinflussen lassen, Berliner Mauer. Und und das hat alles seine Richtigkeit gehabt. Aber es war für mich nicht mehr diese diese diese pure Musik, ne? Wie wenn du in 'n Jazzkonzert reingehst, spielt ja die Optik gar keine Rolle.
Ja. Genau. Genau.
Ja, da sind, äh, im im Idealfall alle schwarz gekleidet und sehen gleich aus und die Instrumente stehen nur vorne dran.